Iıı, yani, öyle çünkü zaten, hani, böyle, s eee, spor, işte, sağlıklı beslenmeyi birlikte yürüten insanlar genelde haftalı haftada 1 gün, hani, eee, hani, Türkçesi "kandırma günü" dediğimiz bir, eee, gün yaparlar. İşte o günde mesela istediği sevdiği ne bir abur cubur varsa onu yer. Ne bileyim, bir pizza yer. İşte onun gibi yoruyorum kafamda öyle durumlarda. Eee, mesela o hafta o, ııı, günü es geçiyorum. Çünkü, işte, bir davete gitmişim orada onu yemişim. O yüzden, eee, o şekilde
Evet. Evet. Hı hı. Hı hı. I anladım. Peki, bazen dedin ya, hani, eee, "Arkadaşlarla gidiyoruz, bir şekilde yemek gerekiyor. Hani, bir günden bir şey olmaz." gibisinden. Peki, şöyle bir soru geldi aklıma. Diyelim ki bir misafirliğe gittin. Orada çok böyle sevm sevdiğin bir yemek değil ama he hem sevmediğin bir yemek hem de, eee, sağlıksız bir yemek. Bunu yer misin? Yoksa, "Yok, ben bunu almasam olur mu? Yok, ben başka bir şey alayım mı?" gibi bir, eee, durumun içerisine girer misin?
Hı hı. Evet. Hı hı. Hımm, yani, burada yine, eee, biraz nezaket kurallarını, hani, ön planda tutup, eee, bir şekilde yerim. Ama bu da biraz şeye bağlı ya: Yani karşımdaki insan atıyorum, iii, dostumsa y ooo, bilmem kaç yıllık arkadaşımsa, "Ya, ben bunu yemeyeceğim, sen bana başka bir şey getir." derim. Ama, işte, yeni bir arkadaşım, daha özel bir davet, ne bileyim, böyle, iş ortamı, iş arkadaşları falansa biraz daha, eee, hani, nezaketen yerim, diye düşünüyorum. Evet, evet, evet.
Hımm. Evet. Ya, biraz yakınlıkla alakalı olduğunu düşünüyorsun. Yakın arkadaşlarınla farklı ama yeni tanıştığın veya davetlerdeki durumlar farklı olabilir, diye düşünüyorsun. Anladım. Peki, şunu merak ettim. Ya, <smacks lips> ımm, bazı, böyle, aileler için, işte, çocukların, ııı, beslenme konusu daha farklı olabiliyor. Ya, onlara Sonuçta, eee, çikolata çocuklar arasında yaygın olabilir. Eee, bunlar için sağlıklı kalma ı ı önerisi vermek istesen nasıl bir şey söylersin?
Hı hı. Aynen. Kesinlikle, doğru. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı.

Eee, uyandıktan sonra genelde değil de mesela haftalık yaparım ben alışverişimi de haftalık yaparım. Eee, hani, günlük olarak ge %50-%60 planlamışımdır diye düşünürsün zaten. Eee, mesela sabah kalktığımda hep bir yumurta yerim ya da yulaf yerim, eee, bunu, hani, alışkanlık hâline getirdim. Yani mesela, a, işte ekmeğin üstüne hemen bir ne bileyim bir tatlı bir şey süreyim de bir kahvaltı yapayım değildir benimki. Eee
Hımm. Evet. Evet. Ya hızlı geçiştirmek yerine böyle, böyle hafta başında planlarını yapıyorsun. İşte zaten yulaf ve, eee, sağlıklı beslenmeye dair böyle bir alışkanlığın oturmuş. Planlarını yapıyorsun ve market hazı alışverişini direkt hafta başı yapıyorsun yani.
Tabii. Ha ha. Evet. Tabii. Hı hı. Hafta başı yapıyorum yani mesela, eee, hafta içi de yaptığım oluyor ama 1 haftayı, eee, tamamlıyorum yani bir hafta aldıklarımı tüketmeye çalışıyorum ki bir daha, eee, hani, f fuzuli masraf olmasın ya da, iii, israf olmasın şeklinde. Hı hı. Tabii tabii çünkü
Hı hı. Anladım. Yani maddiyat da aslında biraz etkili diyorsun sağlıklı beslenmeden, eee s beslenmeye ek olarak.
İii, tabii zaten her gün ya da 2 günde 1 markete gittiğinde, eee, fuzuli şeyler de alabiliyorsun. Daha önce öyle yapmıştım. Eee, hem israf oluyordu hem fazla masraf oluyordu. Şimdi haftalık, eee, alışverişte hem, eee, daha iyi sağlıklı besleniyorum. Çünkü her gün markete gidersem mesela, eee, ne bileyim, böyle: "A, şu da güzelmiş, şu abur cuburdan alayım." falan dedikçe, eee, sağlıklı beslenmenin ucu kaçıyor ama 1 kere gidiyorum markete odaklanıyorum ne almak istediklerime. Zaten sağlıklı, işte, sebzesi, meyvesi ne bileyim eti, sütü, eee, onları aldıktan sonra haftada da gayet pratik, eee, çözümler üretiyorum.
Evet. Evet. Hı hı. Hı hı. S ya, önceden plan yapmak aslında bir nevi, eee, gereksiz alışverişi de önlediğini söylüyorsun. Sağlıksız şeyler, çikolata, gofretten bahsettin. Anladım. Peki planlama yapamadığın zaman diyelim, eee, b evdesin, acıktın ve o gün planın yok. Eee, kafanda böyle, eee, düzene oturttuğun bir rutin var mı? Yoksa, hani, o anda evde ne varsa alırım, yaparım mı diyorsun? Yoksa bir alışverişe çıkarım, hani, böyle küçük de olsa ufak da olsa bir bakkaldan böyle bir şeyler alır, hemen yaparım mı dersin?
Hı hı. Tabii. Aynen, aynen öyle. Hı hı. Evet. Hı hı. Hımm. Güzel. Hı hı.

Ya, tabii şimdi zaten biraz hazıra kaçmamaları gerekiyor. Çünkü, şimdi, marketten o çikolatayı almak gerçekten kolay bir şey, evet. Lezzetli mi, lezzetli, işte, içindeki o şekerler, tatlandırıcılar yüzünden. Yani, bence insanlar, eee, birazcık küçük bir emekle, eee, hani, çocuğuna kendi evinde gerçekten çok lezzetli, eee, atıştırmalıklar yapabilirler. Eee, bir sürü tarif var. Eee, ne bileyim, yani, daha sağlıklı yağlar kullanabilirler. Ben demiyorum ki, illa çocuğu, işte, eee, ne bileyim, 10 yaşındaki çocuğa direkt şekeri kes. Tabii ki de olmaz, o yaşta çocuğa şekere de ihtiyacımız var ama, eee, hani, en azından, eee, biraz daha az şeker, daha, mesela, hurma şekeri kullanmak, çok güzeldir mesela hurmanın şekerini kullanmak ne bileyim biraz daha reçeli mesela kendin yapmak marketten alacağına. Be hı hı. Bence severler çünkü, hani, onu biraz daha güzel görselle hazırlarsın mesela bir, eee, çikolata bar yapabilirsin, işte, içinde mesela fındığı, fıstığı, ne bileyim, bademi olur, biraz kakao koyarsın, biraz, işte çikolata mesela çikolata, eee, damla çikolatalar var onların da az şekerli olanları var. Biraz ondan alabilirsin. Eee, onu eritip, mesela, çikolataya bölü eee, onu, eee, bulandırıp buzlukta dondurup bir güzel bir çikolata olabiliyor yani bir sürü tarif var. E, sunum da çocuğa güzel sunduktan sonra biraz oyunla, illaki severler diye düşünüyorum.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım. Hı hı. Peki, çocuklar sever mi sence, eee, hurma şekerini? I hı. I evet. I hı. Anladım. Evet. Hı hı. Peki, bu bahsettiklerin genelde, böyle, tatlı içerikleri üzerineydi. Mesela, patates kızartması ya da başka sağlıksız şeyler çocukların ilgisini çektiğinde nasıl bir önlem alınabilir sence?
Hı hı. Hı hı. Yani, patates kızartmasını, ımm, pek, tabii ki de, illaki, mesela, y yağına dikkat etmek gerekir bence. Hani, belki bu air fryer tarzı s kızartıcılar çıktı. Belki orada kullanabilirsin, yağsız bir ortamda. Hani, bu derin yağda kızartılmış olarak, işte, eee, s o yağı tamamen emecek şekilde kızartma dışına çıkmak lazım. Eee, bu şekilde çocuğa verilebilir ya da hı hı.
I hı. I hı. Hı hı. Aslında biraz da alternatif üretilebilir diye düşünüyorsun. Ya, aynı tat olmayabilir belki diyorsun ama bir şekilde yağdan kısarak ya da sağlıklı yağlar kullanarak diyorsun, fırın gibi Hı hı.
Evet. Hı hı. Tabii. Bir de şey de yapmak lazım. Aynen, mesela, her gün çocuğa patates kızartması da verilmez. Yani, bunu biraz çocuğa anlatarak, ne bileyim, eee, haftada 1 15 günde 1 falan yaparak azaltarak, eee, bir şekilde hayatına entegre edebiliriz diye düşünüyorum.
Evet. Hı hı. Peki, hurma şekeri gibi, böyle, fındıklı, ııı, içeriklerden bahsettin. Peki, bunları pratik ya da bir şekilde bütçemize uygun bir şekilde yapabilir miyiz?
Hı hı.

Evet, var tabii. Mesela bu, ııı, ünlü markaların, eee, bu çikolata, eee, soslarını biliyorsun işte. Onların mesela içinde kullanılıyor, genelde kalitesizlerinde çok kullanılıyor. Eee, hani, vücuda gerçekten yararlı, hani, eee, i uzun vadede bu, ııı, insandaki kolestero yani, kötü kolesterolü çok hızlı arttıran bir şey ve, eee, erkeklerde de testosteron seviyesini bayağı düşüren bir şey. Eee, hani, ben ha pek kullanmamayı tercih ediyorum. İllaki arada k Hı hı, evet, illaki arada kaçıyordur ama, eee, belirlediğim bazı şeyler var, aynen. Eee, bu
Hı hı. Evet. Evet. Evet. Hımm. E, belirlediğim bazı şeyler var. Belirlediğim bazı şeyler var. Hı hı. Elinden geleni yaptığını söylüyorsun. En azından bir şey satın alırken. Ya, tamam bazen, eee, belki, eee, gözünden kaç gözünden kaçtığını söyledin ama ben şunu da merak ettim aslında. Mesela diyelim ki bir misafirliğe gittin ya da bir iş yemeğine gittin. Eee, kendi yemek yapmadığın durumlarda, eee, sağlıklı kalmaya çalışıyor musun?
Kesinlikle. Hı hı. Tabii. Hı hı. Hı hı. Hımm. Şimdi bu da güzel bir soru. Eee, i yani, bu çok katı bir şey aslında. Ben bunu denedim. Biraz nezaket dışı olabiliyor. Bir de kendimi yıprattığımı hissettim. Yani, eee, bir bir şöyle 1 yıl falan denedim ben bunu. Yani, gittiğim yerde, işte, insanlar ikram ediyor ya, "Yemeyeceğim." ya "Diyetteyim." ya "Şöyleyim." falan diye diyorum. Hani, ısrar ediyorlar. Tamam yemiyorum da yani 1 değil 2 değil ya da dediğin gibi bir iş yemeğine gidiyorsun, bir arkadaşınla bir yere gidiyorsun, yani, onlar, işte, bir şey yerken "Sen salata mı yiyeceksin?" falan, hani, bu konuda artık katı değilim. Eee, evet
Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Doğru. Peki, bu sırf, eee, kibarlık dedin, hani, eee, bazen zor oluyor dedin, insanları kıramama gibisinden bahsettin. Eee, asıl sebebi 1 yıl yaptın. Eee, asıl sebebi sırf bunlar mıydı yoksa, eee, sağlıklı kalma, hani, "Bu kadar da sağlıklı kalmasam da olur mu?" gibi mi düşündün?
Hı hı. Evet.